Yani şöyle ki aile içerisinde benden küçük olan kuzenlerimdi vs. di onlarla bu konuyu konuşuyorum. Arkadaşlarımda yakın olan arkadaşlarımda bu konuyu konuşuyorum. Yani mesela şey olmuştu onu da anlatayım. Şimdi, eee, arkadaşım da yurt dışında ben de yurt dışındayım. Yurt dışında herkes birbiriyle çok samimi. Türkiye'ye geldik biz. Eee, Türkiye'ye geldiğimizde başka bir arkadaşımızla buluştuk, işte. Eee, hepimizin partnerleri va Evet, evet Türkiye'den bir arkadaşımız. Hepimizin yanında partnerleri var. Hani onun partneriyle de ilk defa tanışıyoruz. Şimdi Evet, 3 tane çiftiz ve o 3. Türkiye'deki arkadaşımızın partneriyle tanışıyoruz. Şimdi biz konuşurken çok kola dokunma, şaka yaparsın, dokunma Şimdi bu bizim normalimiz oldu. Ama şimdi benim arkadaşım, arkadaşımın partnerine dokundukça arkadaşımın suratı değişmeye başladı. <laughs> Ayn Gerçekten. Evet, çünkü onun normali değil. O hep Türkiye'de, Türk şeylerine göre. Hani kendi alanını koruma içgüdüsü var, ister istemez. Ondan sonra biz lavaboya gittik. Arkadaşımı ben kolundan tuttum lavaboya götürdüm. Dedim ki, "Bak" dedim, "sen" dedim "kaptırdın ke" Tabii. Iıı, yok fark etmedi. O anlatıyor, anlatıyor, muhabbet ediyor. O samimi bir ortam olarak görüyor yani bunu. Ondan sonra ben dedim ki, "Sen dokunuyorsun, iyi niyetle dokunduğunu ben biliyorum ama" dedim "bak" dedim "işte, Gülşen'in" dedim, "suratı değişmeye başladı. Sen biraz" dedim, "iii şey teması biraz kes. Hani biraz kes. Sonra da zaten konuşuruz, söyleriz yani o da fark eder." Çünkü biz mesela, birbirlerimizin partnerlerine de alışkanlıktan, hani, dokunuyoruz, bir şey anlatırken söylüyoruz, "Ya, değil mi ya?" diyoruz, sarılıyoruz mesela, mesela. Hani öyle bir art niyetli olmuyor ama yani bu Türkiye'de çok yaygın bir durum değil. Yeni nesilde biraz daha yaygın ama eski nesilde bu çok yaygın değil. Mesela öyle bir sorun yaşamıştık beden diliyle ilgili olarak, kültür çatışması olmuştu. <chuckles>
Hı hı. Anladım. Tabii. Hı hı. Hı hı. Yine Türkiye'den bir arkadaşınız mı? Hı hı. Hı hı. 3 tane çiftsiniz yani, değil mi? Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hıı, öyle mi? Anladım. Hı hı. Evet, evet. Ha, bunu sen fark ettin, arkadaşın fark etmedi. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı, anladım. Hı hı. Tabii, sohbet içerisinde olabilecek şeyler. Hı hı. Hıı, anladım. Hı hı, hı hı. Anladım. Gerçekten, eee, dediğin gibi olmuş gerçekten. Özellikle sen, mesela, yurt dışında daha fazla yaşadıkça bunları daha fazla tecrübe ettiğin için, eee, bu beden dilini gerçekten, eee, beden dilinin iletişimde ne kadar aslında, eee, etkileyici olduğunu gözler önüne seren bir örnek de verdin. Ben çok keyif aldım genel olarak sohbetimizden gerçekten. Çok teşekkür ediyorum sana bunun için.
Hı, hımm. Evet. Evet, hı hı. Hı hı. Benim için de çok zevkli ve eğlenceli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler.